Totoo, kaya hindi talaga siya pampatulog, pampuyat siya, 'di ba. So distraction talaga siya minsan. So, maganda din na dapat iniiwasan, may time din naman na minsan iniiwasan ko mag-phone, may time din naman habang nag-i-scroll ako, 'yun, eh, pag sobrang antok na antok ka na, napapapikit ka na, tulog ka na pala habang gumagana 'yung cellphone mo, gano'n. 'Di ba, mm.
Mm. Hmm, mm. Totoo, 'yan. Pero, eto bilang, ah, kumbaga and eto 'yung ano ba 'yung parang nakalakhan mo na way ng pagtulog ganiyan, or 'yung ibang mga tipikal, 'yung mga nagte trending ngayon, like 'yung iba naka-earplugs ganiyan, may diffuser or humidifier, mga ganiyan. So, may mga sinusunod ka bang mga 'yung mga nagte-trending or mga nakasanayan, kasi, ah, iba-iba 'yung way ng mga Pinoy kung paano mag-distract ng sarili bago matulog, eh. Pero sa'yo ba, ano 'yung mga pinaka-effective na, ah, naipapasa mo rin or nagagawa mo rin sa partner mo or sa anak mo ngayon na, ah, may pamilya ka na?
Mm. Kung ako para sa'kin kasi, effective way kasi sa'kin para makatulog talaga na 'yung mapikit ka lang, 'yung alam mo 'yung, tahimik tapos 'di ba naka dim light ka, tapos malamig 'yung ano mo, gano'n. Tapos malinis din 'yung hinihigaan mo. Kasi mahahatak ka naman din talaga kapagka pagod ka na, eh, mahatak ka na sa tulog. Pero 'yung dun sa mga rutinang iba, hindi ko sila ginagaya, kasi, um, depende siguro sa sitwasyon ng tao 'yun eh, depende sa 'di ba kung 'di ka naman busy why not sige gawin mo lahat ng routine na 'yun. Pero kasi kapag pag full time mom ka, parang hindi mo na magagawa 'yun eh, 'di ba. Parang isipin mo nalang siyempre 'pag natulog 'yung anak mo tulog ka na din, dapat ganun na dapat, eh, oo. Pero minsan nga mm, sige.
Mm. Mm. Okey. Mm. Oo, totoo, oo. So parang Wala ka na 'yung mga sinasabing skincare na talagang ritwal. <chuckles>
Ay, meron naman actually, pero kapag naliligo lang ako, sinasabay ko na. <laughs> Para isahan.
Oo. Oo. Oo, hindi katulad sa iba na ano pagkatapos yung, bago matulog naka skincare muna 'no.
Oo, 'yun 'yung may mga yaya ang anak. <snorts> <chuckles> 'Di ba. Oo, kumbaga may may time sila, hindi sila busy. So, ikaw na busy ka, hindi mo siya puwedeng sabayan ng gano'n talaga. So depende talaga 'yan sa sitwasyon din ng tao, ayun.
<giggles> Yung mga priviledge. Mm. Sa ano naman, pa'no ka nakapag-adapt from, ah, siyempre dumaan ka naman din na, ah, wala kang pamilya ganiyan, so may sarili kang routine na, pa'no siya nagbago ngayon na, ah, may partner ka na, nabanggit mo, ah, may chikiting ka na. Pa'no siya nagbago all throughout 'yung, ah, proseso nung pagpapahinga mo hanggang sa ngayon na talagang, ah, siyempre talagang may pagbabago 'yan eh. Pero ano 'yung napansin mong di changes and ano 'yung mga na-retain?